थोड़ी-सी।
हुँ। परंपरा है, या जो कहें।
जी, अच्छी बातें है तो ये तो चलिए देखिए चलता ही रहता है, ये तो छोटी-मोटी चीज़ें हैं। तो आपके साथ हुआ ऐसा कभी कि आपके जो पति हैं उनकी माँ ने उनको डाँट दिया हो कभी आपके साथ खाना बनाते हुए?
जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल जब भी अगर कभी वो कुछ भी को वो करें तो अरे! का ज़रूरत है बनावे के वो कर रही हैं करने दो। तो मतलब कभी नहीं अन अ, वो तो हम लोग जैसे कि ये बाहर रहते हैं, तो फिलहाल वो बहुत मदद कर देते हैं, खाने में, जैसे बच्चे को ही सँभालने में हो गया।
अच्छा। अच्छा।
तो हाँ, बहुत सारी मदद हो जाती है, लेकिन अगर वहाँ रहकर, तो फिर वो चीज़ें नामुमकिन होती हैं।
ओ! ऐसा है।
और अगर ग हाँ अगर जैसे सास अगर ग्रामीण इलाके से बिलोंग करती हों, तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है।
हुँ, हुँ, बिल्कुल। ये तो है, बात आपकी वैसे सही बताया आपने ये चीज़ तो, हाँ फिर तो बहुत दिक्कत रह जाती है। तो ऐसे में कभी आपका झगड़ा हुआ है उनके साथ कभी कि खाना द दोनों जब हैं मिल बना रहे हैं, तो कभी हो जाता है ना थोड़े-मोटे नोक-झोंक। ऐसा कुछ भी हुआ है आपके साथ?
जी, जी। अरे! क्या झगड़ा करना, एक तो जल्दी मतलब कि बीच-बीच में जाते हैं फिर क्या लगता है कि चलो जाने दो बड़ी हैं बोल रही हैं फिर, थोड़ा-सा क्या बराबर का हो तो किसी से लड़ें भी, फिर बड़ों से क्या लड़ना या बड़ों से या बच्चों से क्या लड़ना?
<chuckles> अच्छा। ये बात ठीक है तो अच्छा आपका ऐसा रहता है कि बराबरी का कोई कॉम्पिटिशन हो तभी हम कुछ करेंगे, चलिए अच्छी बात है तो आप
<laughs> हाँ। जी, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल अब सास-ससुर से क्या लड़ाई करें?
जी, ये तो रहता ही है। तो आप जब खाने में जो सहायता लेते हैं, वो किस पैमाने में लेते हैं? मतलब कि ऐसा चाहते हैं आप कि जैसे सब काम कर लेगा इंसान या मतलब छोटा-मोटा ही आपका हाथ बटाएँ बस या कोई आप अपने हाथ का ही खाना पसंद करते हैं ज़्यादा चीज़ें?
उ, जी। नहीं। देखिए, अपने हाथ का खाना तो मैं पसंद करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंक हाँ अ, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कभी अगर हम घर पर नहीं हैं।
अच्छा।

हाँ। नहीं उससे <tsk> अ, रोटी उतनी अच्छी नहीं बनती सिर्फ़ कहने के लिए चीज़ें जो मतलब प्राकृतिक तरीक़ा है वो अलग होता है मुझे लगता है।
हाँ। ये तो है बात आपकी।
जैसे हमारी हाँ, जैसे हमारी मम्मियाँ बनाती थीं अ, चूल्हे में रोटी।
हुँ, हुँ। हुँ।
वो भले हाथ से ही हाथ से पो के रोटी पानी लगा के बनाते थे। लेकिन वो प्राकृतिक तरीक़ा होता था, वो विशेष होता था।
ये तो है बात आपकी। काफ़ी सही बताया आपने, हुँ।
जी, इस समय अगर जी, जी, जी।
जी, अच्छा बता रहे हैं आप इसके बारे में तो आपने कभी ये नहीं ट्राई किया कि आप बाहर से मँगा लें? मतलब क बाहर से वगैरह से मँगाना खाते हैं आप कभी खाना वैसे या खुद ही बनाते हैं?
हाँ। हुँ, हुँ। नहीं थोड़ा-सा बाहर का मैं कम प्रेफ़र करती हूँ, अ, कभी बाय चांस हो गया, ये नहीं कहूँगी नहीं खाती हूँ। हाँ, बहुत कम ही खाती हूँ जैसे अगर कभी निकले बहुत ऊब गए हैं। तो लगता है चलो ठीक है आज अ, बाहर निकले हैं तो थोड़ा-सा खा लेते हैं। हाँ, नहीं तो मैं घर का खाना बनाना प्रेफ़र करती हूँ। क्योंकि बाहर का खाना भी वो आपको जैसे जो बहुत बड़े रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी बना के उसको रेफ्रिजरेट करे हुए होते हैं। सिर्फ़ आपको गर्म करके वो दे देते हैं, तो वो खाना हमारे लिए बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता।
<chuckles> अच्छा जी। ओह! ऐसा है। हुँ, हुँ। जी। हाँ, ये तो है। अच्छा तो आपका ऐसा मानना है कि आप स्वास्थ्य को पहले प्रेफ़रेंस देते हैं, मतलब अपनी प्राथमिकताएँ देते हैं। तो आप उम, आप ऐसे प्राथमिकताएँ में दूसरों का साथ भी लेते हैं वैसे आपने बताया। तो
जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ नहीं वो तो अच्छी बात है कि जब सब खा रहे हैं, तो सब काम करें इसमें कोई दोराय नहीं है। <chuckles>
<chuckles> तो आप किसको ज़्यादा प्र अपने साथ वैसे काम करते हुए देखना चाहते हैं? मतलब जब उनसे खाना बनाते वक़्त अपने पति को या बाकी कोई और मेंबर भी है आपके परिवार के?
हाँ। अरे! कोई भी हो ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ा समय सिर्फ़ ये रोमांटिक मूड की तरफ़ नहीं जाती हूँ। मतलब उस समय तो सिर्फ़ ये होता है ना कि काम हो जाए।
<chuckles> <chuckles> अच्छा। हुँ, बस काम हो जाए।
अब अ अ, आ जी और अगर जैसे ससुराल में है ना कि अगर अ, सास हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके बेटे मेरे साथ लग के खाना बनाएँ।
ऐसा क्यों?